Claro, hay que mover el cuerpo, hay que también estirar los músculos. Es importante para que el cerebro también, esté bien. Y, ¿practicas algún tipo de yoga?, o algún otro tipo de de estas, eh, prácticas que también ayudan a relajarse, respiración. ¿Has aprendido algo de eso, o no rea o o no lo practicas?
Ujú. Claro. Ujú. Pues, la verdad es que no. Nunca nunca lo he intentado. Sí conozco bastante acerca bueno, tal vez no del yoga, pero sí como esta esta terapia, psicoterapia del mindfulness. Sí lo lo he escuchado bastante, y he logrado como profundizar en el tema, pero nunca lo he practicado, para serte sincera. Y no es algo como tal, relacionado precisamente con el yoga, pero sí con la meditación, por eso se me vino a la mente. Pero no lo he practicado Ujú.
Ay. Y, cuéntame, ¿cómo es eso? Ah, ya, ya, ya. Pero muy parecido, está como son como primos hermanos, el yoga y la meditación. Y y y, ¿practicas meditación, lo haces? Cuéntame qué has aprendido del mindfulness.
Se parecen. Ujú. Pues fíjate que, como como tal, te digo, o sea, lo conozco, lo he profundizado, porque, ah, me muevo mucho en el área psicológica, y no es o sea, es una psicoterapia, ¿no?, el mindfulness. Si se uno va acompañado con un de un terapista, que sabe utilizar este enfoque. Pero la verdad, es que yo nunca lo he practicado. O sea, em, la verdad, que sí tiene principios como muy positivos, en cuestión de ¿qué te digo? De de aceptar los los pensamientos que se te vienen a la mente. Aceptarlos, procesarlos y soltarlos, ¿no? Ni juzgarlo como positivo, ni negativo. Y que te ayuda como a enfocarte en el presente. O sea, sin tener la mente tan llena de ruido. Pero como tal, que yo lo haya practicado, para serte sincera, no. O sea, no le he dado como la oportunidad. Ujú.
Te entiendo. Oh. Mm. Qué interesante. Oye. Ya. Y esto se hace con ¿y esto se hace con un guía?, porque realmente, si practicas la meditación, lo puedes hacer tú solita. Y hay muchos videos, tal vez, en YouTube, que puedas ver y que te puedan ayudar, como a lograr Eh, la meditación es mucho de respiración también, ¿no?
Eso es muy cierto. Exacto. Es mucha respiración. Eh, bueno, en esto del mindfulness, es mucho también como de de de percepción, en cuestión de de sentir tu cuerpo, tu esquema corporal, de ser muy consciente de tus movimientos. No es como tal, una rutina de ejercicio, ¿no?, sino más que todo, es como mucho del proceso mental. Pero fíjate que no, nunca le he dado la oportunidad. Que yo te diga como: "Ay, me voy a animar a intentarlo". Tal vez en algún momento, pero al día de hoy, no le he puesto tanto cuidado. He preferido como cuidar mi salud mental, de otras formas. Como con, am, rutinas y hobbies, que van como, eh, parte de mi rutina también.
Sí. Bueno. A ver, cuéntame.